¿Qué onda?, oye, me gustaría poder pues, expresarte, ah, eh, una pequeña situación en la que me encuentro actualmente que, pues, ha sido como un gran cambio dentro, tanto de mi vida laboral como académica, y siento que pues, me está como me causando muchas dudas, mucha incertidumbre, y pues, te cuento un poquito de qué se trata. Eh, lamentablemente, am, a principios más o menos como de Octubre. Eh, perdí el trabajo que tenía en la universidad donde donde pues, estudio, ¿no?, me habían me habían dado como un pequeño contrato donde yo ayudaba a la gente a a grabar algunos podcasts, algunos trabajos en vídeo y audio. Y pues, me iba, si bien no me iba como para hacerme millonario, pues, me iba lo suficientemente bien. Eh, de acuerdo con las actividades, y las horas que podía como desarrollar ahí adentro. Pero, digamos que a raíz de ciertos cambios, pues, sociales que se dieron en la escuela hubo un paro un tanto grande. Eh, mi contrato ya no pudo como que, uh, ser válido para este semestre, ¿no?, entonces, pues, me quedé como sin ese trabajo. Me quedé sin la experiencia de estar en la escuela un semestre. Me quedé como sin interacción, tú sabes, ¿no?, social, que puede como existir en estos trabajos. Y pues, ahora me siento como un poquito perdido an ante, digamos, la pérdida de este, como pilar que tenía en mi vida.
Ajá. Okey. Ajá. Entiendo. Entiendo. Mira, eso es una situación, pues, bastante preocupante, bastante normal, y hasta cierto punto, pues, bastante común. Pero me gustaría saber un poquito más sobre este tema para tra tal vez darte un consejo un poco más acertado, y que, pues, no sea tal vez un consejo genérico, ¿qué tipo de cambio estás viviendo ahora mismo?
Claro. Pues, yo diría que es un, eh, un cambio tanto como en mi vida social, como en mi vida económica. Eh, realmente, pues, yo vivía de de esta de este sueldo que me daban que ra era realmente una beca, ¿no? Entonces, pues, haz de cuenta que yo iba a los días, por ejemplo, lunes, miércoles y viernes, y trabajaba unas, ¿qué te gustan?, unas 5 horas al día, y a partir de esa actividad, pues, yo recibía un un pequeño dinero que, pues, para ser estudiante, pues, me servía bastante. Podía como que mantener la tesis, este, la el internet de cada mes, y, pues, digamos que me mantenía cómodo, ¿no? Y al mismo tiempo, pues, como la escuela me quedaba un tanto lejos, pues, tenía chances de de salir a la ciudad, de andar en bici, de ver a mis amigos, de poder como hacer ciertas actividades alrededor de, pues, del trabajo que tenía. Y, pues, ahora, lamentablemente, ya no salgo, me quedé sin ese incentivo monetario, eh, pues, ya no veo como los proyectos de los estudiantes que están ahí. Y pues sí ha sido como un poco, pues, es tanto estresante como deprimente, ¿no? Porque, pues, era un ambiente muy bonito, muy, pues, escolar, se podría decir, y, eh, pues ahora estoy como nada más encerrado en casa, ¿no? Viendo qué opciones tengo para no morir de hambre.
Okey. Okey. Ajá. Okey. Eran bueno. Entiendo. Claro. <chuckles> Entiendo. Oye, y en cuestión de de lo emocional, ¿sientes que ha afectado, pues, este cambio ha afectado, eh, en la parte emocional, a lo mejor ha afectado más en la parte mental, en lo cansancio físico, ha ha habido como algún cambio importante?
Sí, la verdad es que, te puedo decir que, tanto en lo emocional como en lo físico ha sido como, pues, bastante <chuckles> deprimente o pesado para para mi cuerpo y mente en el sentido que, pues, antes, cuando salía, pues, podía ver a mis amigos, podía ver a, este, los proyectos estudiantiles que se acercaban para esta como oficina que teníamos. Y y en lo físico, pues, es también pesado porque, aunque la escuela me quedaba lejos, tenía chances de de irme y regresar en bici, hasta cierto punto. Entonces, pues, tenía como mucho esta rutina de, pues, era un ejercicio yo creo decente
Okey. Claro.
y pues podía ver como que los paisajes, los árboles, los parques, la gente en la ciudad. Y y, pues, pasé de estar como muy activo, digamos, a ahora a estar encerrado, ¿no?, en mi casa, en mi cuarto. Y y, pues sí, siento como muy fuerte este este cambio, pues, de de de rutinas.
Claro. En es entiendo esa parte, ¿y has intentado como hablar de esto con alguien? ¿O crees que hay alguien con la que puedas hablar sobre este tema?
Pues, digamos que, ah, cuando se suscitó esta este cambio tan fuerte. Eh, tuve el chance de, pues, expresarle a mi familia que que quizás, yo no iba a po a poder aportar de la forma monetaria como venía siendo en los últimos años, ¿no?, Eh, que, quizás, me iba a quedar como un poquito corto en ciertos pagos, o que no iba a poder como apoyar en, en como pagos extraordinarios para alguna fiesta, o algún proyecto, digamos familiar. Y y en en al principio me dijeron que no había mucho problema, no que ellos entendían que era una situación que me estaba superando que, que no es que yo no quisiera trabajar, no que, pues, la escuela está en paro, y realmente no hay mucho que una persona pueda hacer al respecto.
Okey. Okey. Claro.
Y y fueron como muy amables, muy entendibles en el sentido que, pues, me dieron chance, no de de estar como un tanto más relajado en casa. Y me dijeron, pues, en lo que buscas trabajo, o en lo que buscas cómo solucionar esta situación. Pues, pues nos avisas y te apoyamos en una que otra cosa para que no estés como totalmente, eh, solo, por así decirlo.
Ajá. Okey, pues, perfecto. Creo que esa es una, una gran opción que podrías tener. Pero mira, con toda esta parte que me mencionas, creo que sí es importante, tal vez, y le identificar y nombrar todas estas emociones que pues van surgiendo con la situación. Y, de cierto modo, nombrarlas, ponerles una etiqueta para no sentirte abrumado y que de cierta forma esto pueda llegarse a a suscitar en algo peor, ¿no? Y que tal vez, pues todas el el estar expresando, identificando y demás, creo que podría ayudarte más a, pues, no sentirte tan mal, no sentirte, pues, vaya, estresado por por esta situación que, pues, por lo que me comentas, pues, no no depende tanto de ti, ¿no?, que depende más de otras situaciones externas a ti, que de cierto modo, pues, están afectándote directamente a ti. Entonces, creo que podría ser buena esa opción de de identificar, y, tal vez, como al expresar todas estas emociones. Y, también creo que podría ser bueno el dividir el cambio en pasos pequeños, y que de cierta forma sean un poco más manejables. A la mejor, en estos momentos, pues, necesites, eh, tener como, pues, vaya, como estos estímulos externos de, a lo mejor, hacer el ejercicio, a lo mejor, salir a a a estar en bici un rato, tratar de despejar la mente. Y, a lo mejor después, no sé, podrías empezar como con alguna situación que que pudiera ser algo similar en en cuestión de de lo del trabajo. Y, pues, realmente como ir variando un poquito, ¿no? Para que también no sea una rutina como tal, y, pues, de cierto modo, pues, tener como una, vaya, como una forma de poder tener como estos cambios, aunque ya no sean los m no vaya a ser igual, o no vaya a ser similar, pues, tratar de hacer estos cambios para no quedarte como con la idea de que sigues como en esta pequeña rutina y en este pequeño cambio que que estás haciendo. No sé qué te parezca.
Claro. Okey. Pues, la verdad es que creo no había considerado realmente la parte de los sentimientos, ¿no? Si bien sé que me siento triste, y un poco desanimado, pues, no lo he expresado, quizás s de la forma adecuada con la familia. Quizás, ¿no?, para mantener un poco, pues, la la imagen de que, pues, estoy bien, que que estoy estable, y pero la verdad es que creo que sí me gustaría poder como acercarme a ellos, y expresarles que, pues, que, quizás, necesito un poco más de de ayuda en lo emocional, y que no me siento como del todo cómodo, ¿no?, con toda la situación que se ha suci que se ha, pues, suscitado en este instante. Y y y la verdad es que también como que no había pensado en esa parte de los plazos cortos de tanto ejercicio, o como sería caminar, eh, digamos que lo estaba pensando como en bloques muy largos de actividades, donde si no lo hacía, digamos, durante un período muy largo, como que no me sentía del todo cómodo. Pero ahora que lo pienso como mi vida ha sido como cambiando tan drásticamente en los últimos meses, creo que
Ajá. Claro. Claro. Ajá. Okey.
cambios como pequeños, escalonados, que me hagan como sentir un poco más activo. Quizás, la primera semana, unos 2, 3 kilómetros, quizás, la siguiente semana a ver si si tengo como las ganas, y y el tiempo para poder como, eh, a subirle al esfuerzo, creo que estaría como muy padre. Porque realmente solo pensaba como en la actividad que hacía antes, ¿no? Por ejemplo, antes, eh, para ir a la escuela eran unos 20 kilómetros, entonces, pues, como que tengo ese número en la cabeza, ¿no? Pero ahora realmente no los puedo hacer. Y y creo que eso es como algo que me también me estaba deteniendo e en cuanto a regresar a esta actividad, ¿no? Quizás, tengo que pensar como en períodos cortos, como dices, y poder como organizarme alrededor de estos.
Claro. Okey. Claro, y también, eh, en la parte que me mencionas ahorita de de los 20 kilómetros, a lo mejor, pues, es un número, un dato que, pues, tenías como contemplado en esta rutina, pero a lo mejor el crear como otras rutinas, y a lo mejor tener como otra estabilidad diaria, creo que te podría ayudar a, tal vez, que ya no sea ese número. Que a lo mejor en vez de que sean, no sé, los 20 los 20 kilómetros, que a lo mejor, pues sean no sé, 10, o a lo mejor 15 o a lo mejor, no sé, 5, ¿no?, dependiendo que tan que tan pesada pueda llegar como a ser esta nueva rutina, y pues, que de cierta forma hagas como este cambio de en un proceso, pues, bastante corto, pero que vaya como poco a poco progresando, y que no se vea un cambio tan drástico, un cambio tan, pues vaya, tan notorio. Entonces, a lo mejor ir poco a poco haciendo estos cambios te podría como ayudar a a, tal vez, como olvidar este, 20 y a lo mejor ahora sea un 10 o un 5, ¿no?, de también dependiendo. También creo que podrías hacer planes simples, y alternativas para aliviar esta ansiedad que, pues, de cierta forma estás teniendo en estos momentos. Creo que también la parte de de nombrar y identificar como estas emociones, también podría ayudar a al tener como este alivio hacia la ansiedad, y saber que, pues, eh, a lo mejor, esta emoción, pues, es tal y me la provocó por tal cosa. Y se puede solucionar, tal vez, no sé, eh, saliendo a andar en bici, o tal vez, yendo a dar una vuelta a la manzana caminando, como que buscar alternativas buenas que de cierta forma te te ayuden a relajarte, que no estés pensando tanto como en en la emoción como tal, y pues, de cierta forma, el el tener como una alternativa para aliviar la ansiedad, que es, creo una de las consecuencias que ahorita podrías a la mejor tener lo que es la ansiedad, la incertidumbre y demás.
Okey. Claro. Sí, sí, la verdad es que la ansiedad es como quizás gran parte como del culpable que yo me sienta de de este modo, pues, porque no hay trabajo, no hay actividad física, y creo que sí me gustaría como poder, por lo menos, retomar en el corto periodo la actividad física, porque era, digamos, una gran válvula de escape ¿no? Y y creo que, pues, sí necesito como sentarme, quizás a planear una ruta más corta, una ruta, pues, por lo menos, más manejable dentro de de mi o de mi zona geográfica porque, pues, antes era la ciudad ¿no? Ahora estoy como un tanto lejos y, digamos que, tomar esas rutas de estado a estado es muy peligroso, y creo que necesito como, justamente, ¿no? Pensar cómo puedo hacer esa actividad sin estar como en muchísimo riesgo. Y, pues, oye, sí, la verdad es que muchas gracias por por tu tiempo. Muchas gracias por tus palabras. Eh, necesitaba una forma de expresar todo este tipo de cosas, estos cambios tan bruscos. Te agradezco mucho, pues, tus consejos. Me van a servir demasiado.
Claro. No, no es nada. Yo encantado de ayudarte, y ya me estarás contando qué tal te va. Hasta pronto.